Mh-mh e quindi proviamo a mettere soldi da parte, fare progetti per qualche viaggio, ehm, gli imprevisti, ci sono anche gli imprevisti, no, quindi, <chuckles> ch e sono sempre dietro l'angolo e e non è facile perché mi rendo conto invece che oggi le persone, non so se tu sei d'accordo, ma fanno tante spese inutili e impulsive, no?
Be Eh si, è sempre da calcolare. <chuckles> E beh sì c s è comunque molto comune perché poi è anche un po' la società che ci ci causa un po' questa volontà di spendere, secondo me.
Eh. Mh-mh. Giusto. Ehm, vedi, io l'altra volta parlavo con una ragazza, mi diceva che, ehm, ha problemi di insonnia, non riesce a dormire e la notte allora la notte che cosa fa, ordini, di cui poi lei non si ricorda un'acca di quello che ha comprato, ma perché no, ma ora ti dico co cos'è ancora più incredibile, incredibile il fatto che lei, per colmare un suo vuoto interiore dovuto da non so che cosa, n non tanto l'acquisto, lei deve ave deve sapere che ogni giorno suonerà il corriere per lasciarle un pacco. Per per lei, la peggio sì, la cioè l'attesa del pacco per lei è un senso di, ehm, gioia, gratitudine. No, ma ti rendi conto di come veramente siamo arrivati alla frutta perché
Okay. No, incredibile. Certo, deve far gli acquisti. Ah proprio ancora peggio. Veramente. Stranissimo. Eh beh sì, ma perché veramente, cioè diciamo è una dipendenza non diagnosticata, poi.
Appunto. Appunto. E il problema è che tutti fanno ragionano così, ehm, tutto questo shopping compulsivo, soprattutto online, dove perdi la cognizione perché non aprendo il portafoglio, ehm, tu f fai passare la carta e neanche te ne rendi conto di degli acquisti che fai, capito. Quindi ehm
Stranissimo, veramente sconvolgente. Vero. Ehm, sì. Sì, sì, sì, no non vedi veramente i soldi andarsene.
No, no, no, infatti io non a fortunatamente non ho mai acquistato su non amo, cioè io <tsk> se mi devo comprare un paio di scarpe vado al negozio, me le compro, ma non non ho mai fatto fortunatamente, ehm, shopping compulsivo, mi capita di acquistare qualcosa, però boh. Su Amaz si, si, su Amazon ehm, infa
Okay. Bene, bene. Eh sì, è normale comunque fare degli acquisti, anzi, meno male che facciamo acquisti, sennò saremmo veramente alla frutta. <chuckles>
Mh-mh, è vero, e poi ci sono anche quei periodi durante l'anno magari in cui una spende quel qualcosa in più, non so.
Sì, certo è normale.
Già a Natale è un per cioè l dicembre è un, mhmm, periodo
Eh beh m i anniversari, i compleanni.